Mm. Bale ano din, um, kahit na ako yung nag-i-insist, pumupunta sa kanila, naa-appreciate ko pa rin kasi yung oras nila, na ayan, tulad niyan kahit na may anak, alam kong medyo hirap yung ganyan, eh, na magbigay pa ng time din para makipagkita pa sa'kin, tapos lumabas pa, ganyan. Sa'kin naman, ano, eh, lalo na iniisip ko, ah, tulad niyan na medyo maluwag pa naman at sa tapos alam ko pang may problema siya ng financial. So hindi ko na inaano pa na magbigay din siya. Kaya para sa'kin, iniisip ko, "Okey lang yan, kikitain pa yan. Kaya pa naman niyan." Lalo ngayon, wala pa naman din akong anak, wala pa naman ako talagang obligasyon. Kaya sa ngayon, ako muna. Ta's minsan, ah, binibiro ko na lang siya kapag nahihiya, sabi ko, okey lang yan, isipin kasi yun ano, eh, ninang ako ng anak niya, inaanak ko. Sabi ko, okey lang, isipin mo nalang regalo ko yan sa anak mo. Yun nalang yung sinasabi ko, oo. Ay oo.
Ah, oo. Oo. <chuckles> Oo. <chuckles> Kumbaga oo, parang kumbaga, "Oh sige ba, ano na yan, ah, quits na tayo pagdating ng Pasko." May ganun pala ano? Oo. <chuckles>
Oo ga parang binibiro ka na lang minsan na kasi minsan nahihiya siya. Yung parang nag-aanuhan pa kayo na, sige na tanggapin mo na, 'yong ganyan. Sabi ko, "Hindi na." Kaya naman kasi minsan may times na sinasabi niya sa akin na, "Alam mo minsan gusto kitang ayain kaso nga lang nahihiya ako kasi wala naman akong" pang-ano nga daw, panglabas ng ambag. Sabi ko, "Ano ka ba, hindi problema yan." Sabi ko. Sabi ko naman sayo, eh, yun yung lagi kong sinasabi sakanya. Sabi ko, "Alam mo, sa akin yung bigay mo oras mo, okey na sakin yun. Yun na yung bayad mo." Yun sabi ko sa kanya. Sobrang naa-appreciate ko na yun. Yun yung sabi ko sakanya.
Ah, ok oo. Ayun, mm.